อ๋อ อะฮะ เข้าใจแล้ว เป็นคนแบบพูดตรง ๆ คิดอะไร พูดอย่างงั้น แล้วก็ เอ่อ จะแคร์เฉพาะคนที่เรา เรารู้จักเขา เราก็เลยจะค่อนข้างแคร์ความรู้สึก แต่ว่าในขณะที่เราแคร์ความรู้สึก เราก็ยังจะพูดความจริงออกไปเหมือนเดิม อย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
อือฮึ ใช่ เพราะเราไม่รู้ค่ะ เราไม่รู้จริง ๆ ว่า ไอ้คำเนี้ยมันจะไปทิ่มแทงเพื่อนหรือเปล่า เพราะว่าเราถือว่า สแตนดาร์ด ของเรา มาตรฐานของเราไง ถ้าเกิดแบบมีคนมาพูดอย่างเงี้ย เราไม่โกรธ เพราะมันคือ ความจริง อะไรอย่างเงี้ย พอพูดออกไป เราไม่รู้อะค่ะว่า อุ๊ย เพื่อนบอกว่า "อันเนี้ย แรง" อ่า เราก็พยายามแบบจะปรับอะค่ะว่า เอ๊ย ถ้าอย่างงั้นน่ะแบบ ถ้าแรงไป อะไรเงี้ย ขอโทษนะ แต่ว่า เอ่อ ถ้า เราก็พยายามปรับมาเรื่อย ๆ นะคะแบบว่า เหมือนอย่างบางทีอะค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องโจ๊กที่แบบเหมือนเรารู้สึกแบบตลกตัวเองเหมือนกัน เคยไปอ่านค่ะว่าแบบถ้าเรา ข ใส่แบบ เรา เวลาเราพิมพ์อะไรค่ะ แล้วเราใส่คำว่า 5 ข้างหลัง ทุกอย่างจะดูซอฟต์ลง เคยได้ยินไหมคะ? <chuckles> ถ้าเราพิมพ์คำว่า 55555 เลข 5 เยอะ ๆ อย่างเงี้ย ทุกอย่างจะดูซอฟต์ลง <chuckles> ใช่ อือฮึ เรา เราก็เลยแบบ เหมือนแบบ อ่า เอาคำนี้มา แล้วก็แบบเหมือนเวลาพิมพ์อะไรไปหาเพื่อน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เป็นกังวลเนาะ ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราพูดไปมันแรงไหม เราก็พิมพ์ ห้าห้าห้าห้า ไปทุกประโยคเลย เพื่อนก็บอกว่า "ทำไม?" <chuckles>
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา อา คำว่าอะไรนะคะ? อีกทีหนึ่ง อะไรนะคะ? คำว่าอะไรนะ? อ๋อ เลข ห้า เหรอ? อะ อันเนี้ยไม่เคยได้ยิน อือฮึ ค่ะ ค่ะ แต่มัน มัน ควรจะดูสถานการณ์ก่อนไหมล่ะ?
<laughs>
ฮะ? คือมันคงไม่ใช่ 55 ตลอดเวลาหรือเปล่า? เพราะว่าไอ้ ห้าห้าห้า มันสะท้อนถึงการหัวเราะไหมอะ? อืม
เราก็ไม่รู้ ใช่ คือเราก็ไม่รู้ไงคะว่า คำไหนมันแรงสำหรับเพื่อน เราก็ 55 ไว้ก่อน อะ แล้วพอส่งไป เพื่อนบอก "ทำไมต้อง 555 ทุกประโยคเลยอะ มันดูแบบเย้ยหยันมากเลย" <chuckles>
ค่ะ <chuckles> เนาะ คือนอกจากจะทำให้มัน เอ่อ ป คือมันอาจจะไม่ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนาะ เพราะว่าไอ้ ไอ้คำที่เราพิมพ์ เออ ไอ้คำที่เราพิมพ์ไปอะมันอาจจะไม่เหมาะกับการใส่ 555 เข้าไปก็ได้นะ อืม ใช่
<chuckles> สถานการณ์แย่ลง <chuckles> ใช่ค่ะ อันเนี้ยก็เลยแบบว่าเรียน เริ่มเรียนรู้ว่า เฮ้ย จริง ๆ อะเพื่อนไม่ได้ เพื่อนมาคุยด้วย เพื่อนมาปรึกษา เพื่อนไม่ได้ต้องการความจริงค่ะ เพื่อนน่ะต้องการแค่คนรับฟัง อันเนี้ยเริ่มเรียนรู้เมื่อตอนโตขึ้น อือฮึ ในขณะที่เสียเพื่อนไปเยอะแล้ว เพิ่งจะเรียนรู้ว่า อ๋อ ไม่ต้องไปตอบเขาทุกอย่างก็ได้ ข เอาแค่นั่งฟังเป็นเพื่อนเขาก็พอ ไรเงี้ยค่ะ อือฮึ
ค่ะ อา อืม อ๋อ อา ก็ ก็ ก็ยังโอเคนะ เพราะว่ายังเรียนรู้ ยัง คือมัน มันยังมีเวลาในการปรับ ปรับตัวได้อยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ โอ้โฮ! อย่างงี้แบบสถานการณ์ที่แบบ เออ เราพูดตรงจนทำให้คนอื่นเขา ทำร้ายความรู้สึกคนอื่นน่ะ เรา เราไม่ได้แบบเอาความคิดคนอื่นมาคิดจริง ๆ เลยเหรอ? ใน ในมุมของคนอื่นบ้างอะค่ะว่า ถ้าเกิดว่า เราพูดไปอย่างเงี้ย เหมือนตัวเองรับได้ แต่คนอื่นน่ะเขาอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะ อย่างเงี้ย เรา เราเคยปรับมุมมองไหม?
<chuckles> อืม ค่ะ ไม่รู้ อันนี้ ม อันนี้ บ ส